Oke, kebetulan kalau aku, eee, aku kan kerjanya itu, eee, hybrid ya, ada momen-momen di mana aku kerja dari rumah, ada yang, eee, di kantornya gitu, dalam 1 minggu. Nah, kalau aku kerja dari rumah, aku lebih milih kerja dari kamar sih, biar minim distraksi ya, atau misalkan ketika lagi meeting biar enggak terlalu bising juga gitu, jadi emang aku set, eee, kamarku sekaligus, eee, ruang kerjaku, gitu.
Heeh heeh. Oh. Heeh heeh. Betul. Wow, menarik nih ya. Sekali tadi ya, kamar tidur, sekaligus ruang kerja nih. Nah, itu biasanya, Kakak awalnya tuh dari mana dulu di tuh, Kak, gitu, buat mungkin mengkonsep kamar itu, karena kan kalau kamar biasanya kamar aja gitu, enggak ada mungkin ruang kerjanya nih. Nah, itu biar nyaman kayak gimana tuh, Kak?
Mhm. Oke, sebenarnya kalau aku, eee, tipikal orang yang enggak terlalu suka dalam satu ruangan itu terlalu banyak barang gitu. Eee, semakin sedikit barang, semakin oke, tapi dari segi kebutuhan, aku akan barang-barang yang na sekiranya aku butuhkan, sekalian keperluan kerja itu udah tersedia semua. Tapi tapi tetep ya dibatasin, eee, yang dibutuhin aja, eee, kalo itu sifatnya kayak menambah, eee, estetika, eee, aku perlu mikir-mikir lagi sih, kalau emang itu apa ya, sesuai eee, aku kalau estetika di di kamar dekorasi gitu paling main lampu aja sih enggak ada yang nempelin gambar-gambar atau ornamen segala macem. Enggak sih aku enggak terlalu suka. Eee, jadi itu sih, aku biasanya enggak terlalu suka di kamarku itu terlalu banyak barang gitu karena akan jadi makin cepet berantakan juga kalau banyak barang, apalagi yang perintilan kecil-kecil ya.
Mhm mhm. Ya ya. <laughs> Oke. Jadi Betul betul. <laughs> Betul, jadi dilihatnya juga jadi sumpek kan ya kalau terlalu banyak barang. Dan Kakak berarti senangnya itu mungkin lebih kayak minimalis kali ya, jadi clean gitu ya. Oke, nah tadi gimana tuh soal tadi tidur, Kak? Nah kayaknya kan kalau kamar itu identik dengan kasur. Nah, Kakak, waktu itu gimana nih memilih kasur yang menurut Kakak, nyaman, Kak?
Betul. Benar benar. Bener. Oke, aku udah pernah nyobain kasur yang dari kapuk gitu ya, tau kan ya kasur zaman dulu tuh yang, eee, motifnya garis-garis gitu, itu aku pernah. Terus, eee, zaman ngekos pernah nyobain juga kasur yang dari busa, eee, kalau sekarang mungkin kasur-kasur yang terkenal itu kasur merk dangdut gitu, jadi, eee, kasur busa heeh, ada tuh kasur merk dangdut, kasur busa ketebalannya mungkin, eee, berapa senti ya, eee lap eee, 60-an, ada yang 60-an gitu, ada ada macem-macem ketebalannya, cuma yang di
Oh se kasur zaman dulu ya. <laughs> Iya iya. Betul betul. Busa. Dangdut? Heeh. Oh. enam puluh senti berarti tebel banget dong, Kak, kasurnya?